Да, я вот у меня есть какая-то я я поним хотя вот, а, те же зумеры, они же могут ответить через 2 дня. У них это нормально, да?
М. Да, наверное, да. Ну это, знаешь, мне кажется, это не зависит от от зумера, это зависит от самого человека очень часто. Там вне зависимости от поколения.
А я Ну вот раньше не помню, чтоб так долго люди отвечали. Вот я это, опять же, наблюдаю у своих племянников, да, которые могут там ответить к ну, когда захотят. Да они вообще молодцы, они делают всё, что захотят. Отвечают, когда захотят там что работают, когда захотят. Ну вот молодцы, да? А я вот ещё вот <chuckles> такая старая гвардия, я ещё должна ответить человеку. Особенно, если он увидит, что я там прочитала. Ну, он может подумать, что я там как-то его игнорирую, да, или что-то такое. Вот я с чувствую себя напряжённо, когда вот это голосовое мне пришло, я не могу его прослушать и не могу по ну, соответственно, ответить.
М. <laughs> Да. Ага. Мгм мгм. Лада. Мгм. М.

<laughs> Уф.
Представляешь? Вот как тебе такое? Ты бы вот, если б ты кому-то звонишь, а там взяли вроде трубку, но тишина. Вот, вот какая твоя 1 реакция?
<laughs> Ну я бы, наверное, кричала: "Алло алло!" <laughs> Но сначала надо понять вообще, что кто-то трубку взял. Тоже ж оно не там если чел щелчка нету, как понять? Ну экран что
М. Ну да. То есть вот это "алло", оно же исторически именно было индикацией того, что связь в принципе установилась, да? <laughs>
Н-да, да. <chuckles> Не, ну это классно. Они такие классные, эти зумеры. <laughs>
А вот ты говоришь, длинные голосовые. Да. Забавные такие зверушки. <laughs>

М-да. Поэтому, ты знаешь, мне кажется, вот это когда вот, э, до сих пор меня удивляют люди, которые вот не понимают, что Ну, это такое, ну, неактуально вот это делать, да. Зачем вы это делаете? А особенно когда там важная информация, которую вот я что-то спрашиваю человека, ну, вот переписываемся, да. И мне надо ответ. И она мне высылает голосовое, а я не могу послушать, потому что я или не дома, или я там работаю, или еще что-то. Вот Да. Вот и что мне делать в этот момент? То есть мне надо получить информацию, она мне высылает вот это голосовое. Вот э нормально? Я я такое не люблю.
Мгм. Мгм, да. Да. М Как-то неудобно, да? Мгм. Так, а ты тогда пишешь в ответ, что, мол, там: "Напиши мне, пожалуйста, это текстом, потому что я сейчас не могу слушать"?